<laughs>
Dá um <chuckles>
Você já tem a intenção ah, você tá indo de avião e vai voltar de ônibus? Pra por causa do peso da mala, né.
É. Por causa do peso da mala. <chuckles>
<chuckles> Vai trazer Paris na mala. Ah
Ai Deus. É, quero trazer comidinhas, essas coisas também, né, então, às vezes no avião não vai dar.
Ah, entendi, é, interessante, é legal. Então, você vai ter uma parte da viagem sozinha.
Vou.
Ah, legal, é então, nossa, acho sua sua viagem tá se desenvolvendo muito bem, acho que a experiência com a sua amiga vai ser legal e depois sozinha você vai poder fazer as coisas que talvez não fosse de interesse dela e ficar mais tranquila também pela cidade.
Curiosa.